È vero, assolutamente sì. Ehm, quindi, mhmm, parlando appunto di empatia, ti è capitato invece di parlarne con qualcuno che invece, mhmm, <clicks tongue> ha preso o sotto gamba questa cosa oppure che non riteneva utile tutto questo che tu stavi, uhm, aggiungendo alle tue abitudini?
Mh-mh. Sì. Assolutamente sì, mi è capitato purtroppo di, uhm, trovare delle persone che non erano poi così tanto vicine a me, che insomma quasi, mhmm, deridevano tutto questo insomma, mhmm, è come se sì ,ehm, purtroppo capita, <chuckles> cioè s sì. Sì, c'è chi rifiuta ancora l'aiuto dello psicologo come non lo vede un aiuto importante e quindi, mhmm, insomma non veniva preso in considerazione questo mio malessere. Ma lo vedo ancora tutt'oggi con le altre persone, a volte con gli stessi familiari, genitori o amici dell'essere proprio rifiutati in questo senso anche, uhm, derisi, insomma come dire
Ah ecc Eh purtroppo <chuckles> c'è ancora questo questo rifiuto <chuckles> per Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh. Ehm, sì, peccato che cosa che in realtà invece appunto il supporto sarebbe invece la cosa più utile soprattutto in queste situazioni.
Sì, sì, ma, mhmm, se, mhmm, basti pensare ai ragazzi che hanno il primo approccio insomma con gli esami dell'università. Ci sono dei genitori che appunto, non danno un grande valore a questo e anzi dicono: "Ma che sarà mai? Hai un esame? Non è niente di che." Quando in realtà è la prima sfida per un ragazzo, un po' come quando un bambino cade per la prima volta, un genitore a volte dice: "Vabbè che sarà mai?" Ma non è così.
Ehm, sì. Esatto. È vero. Ehm, però <chuckles> non è così scontato riuscire a rialzarsi, no, assolutamente, è vero. Bene, guarda, tutto molto interessante. Mi è proprio piaciuto sentire la tua storia di come hai trovato queste tecniche che ti hanno aiutata. Molto bello.
Assolutamente, assolutamente infatti. Grazie mille, grazie, grazie, grazie, grazie è stato un piacere anche per me ascoltarti. Eh alla prossima.
As Alla prossima.

Chiaro, chiaro, che tra l'altro appunto sono i momenti un po' più critici, insomma, del delle esperienze.
Assolutamente, assoluta e anche perché, esami e scadenze vanno di pari passo, ehm, quindi quindi, purtroppo, bisogna essere così.
Ovviamente, quello sempre, chiaro. Ehm, esatto, ma quindi hai sviluppato delle routine o dei rituali, che sai già che ti tranquillizzano, magari proprio prima, di un appello d'esame?
Mh-mh. Sì, allora, sono diventati poi, ehm, parte della mia routine quotidiana, che non utilizzo ovviamente, quindi solo nei momenti, ehm, diciamo, ehm, car sì insomma, car cardini della mia vita, proprio, all'apice dello stress, ma, ehm, li uso quotidianamente, e faccio tantissima meditazione, ehm, prima di andare a dormire sì, ehm, che si basa su quella che è la respirazione, prima di tutto, e l'ascolto di musica che arriva a un determinato livello di frequenza, in modo tale da poter trovare un equilibrio con sé stessi, e riappacificarsi un poco con quelli che sono, ad esempio, i pensieri o anche, a volte, quelli che possono essere anche pensieri intrusivi, che purtroppo, danno quello che è il senso di ne negatività, quindi di stress, e a di ansia.
Mh. Ah. Critici, okay. Ah-ah. Mh-mh. Ah, utile. Certo. Sì. Ah. Ho presente. Certo. Ah, chiara, sono loro, la fonte di tutto anche a volte. <chuckles> Certo.
Sì, sì, ao praticamente sì, sono loro che ci mandano praticamente in, mhmm, blackout totale.